Heu, non, plus trop, pour le coup, heu, à à ce moment-là ah si, si, pardon, moi oui, moi j'étais, heu, je voulais vraiment pas trouver de travail, mais eux, oui, dans leur tête, ils étaient en mode: «On va trouver une ferme, heu, dès qu'on part», donc je crois qu'on partait le lendemain, oui, oui, on partait le lendemain. Et moi, j'avais vraiment pas envie, et même carrément, heu, j'avais peur de leur dire: «Venez, on fait un petit road trip avant», <chuckles> parce que j'avais peur qu'ils me disent non, hein, tout simplement. Donc heu, j'avais vraiment pas envie de ça.
<chuckles> OK. Mmh mh. <chuckles> OK.
Et donc, heu, le soir le soir, on est dans la dans la Gold Coast, la grande ville, je je leur propose pas, mais j'y pense fort, fort, fort, <chuckles> pour le coup. Et puis le soir et moi, je dors dans la dans la voiture une 1re fois parce que j'avais j'avais un peu envie en vrai, je pensais pas, j'avais envie d'aventure un peu
Mmh mh. Mmh. Ouais pour ouais, pour faire un peu bivouac, ou
ouais, voilà, donc je dors dans la voiture, eux, ils avaient un un une auberge de jeunesse, heu. Après aussi le fait que je dorme dans la voiture, c'est parce que l'auberge de jeunesse, elle était assez chère et surtout elle était, heu, catastrophique. L'hygiène elle était horrible, mais horrible, j'ai jamais vu ça de ma vie
OK. OK. Ouais pour é pour économiser de l'argent et et et sa santé, quoi. <chuckles>
ouais, c'est ça, j'avais même pas envie de dormir dans ce dans ce l dans un lit sale comme ça là, ça me donnait pas envie. Ah heu, clairement. Et du coup, pour le coup, après, je suis parti, heu, donc j'ai dormi tout seul dans la voiture le soir et le lendemain, on était parti pour la recherche de ferme.
<chuckles> OK.
Heu, donc on savait qu'on allait, heu, être, heu, longtemps dans la voiture, on avait prévu 1 mois de recherche au max, maximum après, heu, les plans allaient changer mais
Ah bah, ça fait ce ç ça fait beaucoup quand même 1 mois de recherche, heu?
ça fait beaucoup mais on était presque sûr de trouver, quoi, franchement. Parce que là-bas, les fermes, c'est quand même connu pour être, heu, trouvé, quoi. <chuckles> Donc on se disait pas qu'on n'allait pas trouver.
N ouais. Mmh mh.
Heu, donc heu, le le jour même, on on on prend tout ce qu'il faut de camping, on prend une tente, des sacs de couchage, donc il va y en avoir 2 qui vont dormir dans la voiture et 1 en tente
<chuckles>
et puis donc là, on est vraiment équipés, on a notre réchaud aussi pour manger, on a fait nos courses. <chuckles> Là, ça y est, on est prêt à à commencer la recherche de ferme. Et moi, j'ai toujours en tête de vouloir partir, heu, faire cette aventure, heu, improvisée, quoi. Et heu, le soir, on dort dans un endroit
OK. C'est génial. OK. Oui.
heu, il y avait pas de 4G, c'était vraiment en plein milieu de l'Australie, heu, <chuckles> vraiment dans la nature, quoi.
<chuckles> Perdus complet, quoi.
Ouais, ouais, ah complètement perdus. Carrément, il y a pas de 4G, heu, je me suis dit: «Oh là là, ma famille elle va s'inquiéter là, si je leur envoie pas de message». <chuckles>
<chuckles> Ça ça sent ça sent mauvais. <chuckles>
Ouais, ça sent le mauvais mais à la limite, heu, non en vrai, on se sentait pas en danger, c'était juste cool. Il y avait juste des des sortes de ratons laveurs bizarres qui qui venaient nous voler nos affaires, mais à part ça, c'était c'était clean.
OK. <laughs>
Et du coup, on est le soir là, tous tous les 3 posés.

Heu, malheureusement, non. On n'a pas réussi à trouver donc on a fait 10-11 jours de road trip, heu, on a commencé à redescendre et puis il y a eu des moments où les fermes nous disaient: «Non désolé, on a trouvé des gens hier». <chuckles> On était là: «Non, c'est pas possible. Donc hier, ils ont trouvé des gens là, vraiment?» heu, après d'autres qui nous disaient: «Bah, ça va pas être possible, heu, on cherche pas». Et puis, en fait, on a fait ça
OK. Oh purée! <chuckles>
Ouais, depuis, ouais, 20, heu, on va dire 15-15, heu, 15-18 jours à ne pas arrêter de chercher. Heu, le mental, il a pris un petit coup, franchement, parce qu'on venait on venait de riv de vivre un road trip, heu, vraiment super, c'était trop bien. Et là d'un coup, on est, heu, on a l'échec de <chuckles> du travail, quoi. Donc un peu dommage, mais, heu, mais non franchement, c'était, heu, c'était quand même, heu, quand j'y repense avec du recul, c'était une super super aventure, quoi.
OK. Mmh. Ouais. Ouais, allez-y. OK. Et puis, du coup, tu as quand même des des amis qui sont super, heu, bah, super sympa d'avoir accepté le projet comme ça, heu, sur un coup de tête, heu, plutôt que de faire ce qui était prévu de base, quoi, quand même. C'est ils ont confiance en toi et puis même, heu, ils ils ils sont pas pas un peu fous, mais je veux dire, heu, il il faut se dire: «Heu, OK, on part 10 jours et puis après, on voit, pour travailler», quoi, enfin
<chuckles> Ouais, c'est ça. Alors j'avais quand même la sûreté, heu, je leur ai dit: «Je vous je vous paye, heu, le l'essence», qui c'est pas rien quand même. Mais, heu <coughs> mais c'est vrai quand même, ils ont, heu, ils ont ils ont accepté parce qu'ils étaient vraiment en grosse galère de d'argent. Donc ils avaient vraiment besoin de travailler pour, heu, <chuckles> pour, heu, survivre <chuckles> dans l'idée.
Oui. Oui. Mmh. Oui p pour pouvoir continuer le le le voyage, quoi.
C'est ça, oui. Puis c'était pas rien, hein, ce voyage, heu, c'était pas rien du tout. Ils ils avaient vraiment envie de le continuer forcément. Mais heu, du coup, ouais, c'était, heu, c'était, heu, c'était vraiment cool qu'ils aient accepté. À la fin, il y a un qui m'a dit: «Merci» et tout parce que vraiment on venait de vivre 10 jours, heu, très, très spécial, on va dire, incroyable. Et du coup, ouais, heu, il y en a un qui m'a quand même dit: «Merci», hein, un peu reconnaissant, c'était cool.
Mmh. OK. Ouais, heu, de Oui et puis, comme c'est un petit peu dans comme c'est un petit peu dans l'impro comme ça, il y a il y a vachement de surprises aussi, on sait pu pas vraiment à quoi s'attendre et on peut on peut pas vraiment être déçu.
Ah, c'est clair. Ah pour le coup, heu, alors si, on peut être déçus, tu vois, par exemple, heu, le 1er jour, on a été à la Rainbow Beach qui est une, heu, plage avec plein de couleurs de sables différentes. Alors moi pour l'histoire, j'ai mon oncle qui a été, heu, avant en Australie, il me parlait beaucoup de la Rainbow Beach. Lui, il y a été il y a 15 ans, mais heu, mais c'est c'est un peu pareil dans l'idée. Et heu, du coup, heu, on y a été une 1re fois, enfin, on y était et en fait, il faisait gris.
Mmh. Mmh. D'accord. Oui. Oui. Oui, oui, oui, oui. Mmh. Ah donc, du coup, ça, il y a plus de
Et tu vois, s'il avait commencé à pleuvoir les 10 jours et faire froid, là ça aurait pu gâcher un peu le truc forcément. Alors on aurait eu sûrement un souvenir cool quand même, mais pas pareil que que s'il faisait jour et beau, quoi.
Mmh mh. Mmh.